Uhum, que que é de é fácil assim pra manter? Porque, na minha cabeça era uma coisa como é uma coisa mais de circo talvez não sei, um espaço diferente também.
Ah não, não era nada de circo, era só os exercícios normais mesmo, agachamento abdominal, enfim. Trei
Ah, treino, treino em casa, você não tinha esse foco, porque normalmente a a galera que tem insegurança, uma vergonha de para academia presencialmente costuma ter um foco maior para treinos em casa, né, que é mais particular.
É, funcionava bem pra mim, sabe, eu eu sinto que funcionava mesmo, eu conseguia, eh eh, fazer, eu conseguia me dedicar pra aquilo ali, eu eu, né, fazia com frequência e tudo mais, então assim, funcionou durante a pandemia pra mim dessa forma.
Uhum.
Aí eu mudei de cidade, fui pra uma outra cidade e eu encontrei uma aula maravilhosa que era de aero ioga.
Olha! Aero ioga. É uma junção bem diferente, né, porque, eh, a gente imagina ioga, assim, chão. <laughs> Uma coisa muito diferente. Como é que foi para você, assim?
É. Aham. É. É, era lindo, era uma águas era uma aula super gostosa, assim, porque era com aquele tecido do circo, né, mas as movimentos da ioga e e tudo mais então assim foi, nossa, foi muito legal eu gostava muito e também era assim 99% de mulheres fazendo a a aula, né. <chuckles>
Hum. Nossa, isso é muito isso é muito acolhedor, né? E tem muito disso também, você sente que de certa forma é pelo ambiente hostil? Porque na academia também vai outras mulheres, mas parece que a predominância é muito máscula, você sente isso?
É. Ah, sinto, sinto, eu acho que, eh, a questão dos homens é é é o principal, assim, o que me deixa com mais vergonha e com insegurança, assim, é justamente pela existência dos homens ali naquele espaço, sabe?
Hum.
Eh, aí assim depois que eu me mudei, né, dessa cidade, do aero ioga, que eu vim pra cidade de onde eu tô morando agora, não tinha outra opção, não tem aula legal aqui e aí eu me inscrevi numa academia
Entendi, sim, sim. Aham.